Hmm. Kalau, eee, kalau contohnya aku kemarin itu, eee, aku tuh kerjaannya di bidang ini, Kak, bidang, apa, search engine optimization. Jadi kerja bulan ini, itu hasilnya baru bisa kelihatan itu sekitar 6 bulan berikutnya. Sementara kalau iya. <chuckles> Jadi kan, karena prosesnya panjang, Kak, enggak cuma heeh, jadi harus web itu, harus kebaca dulu sama Google. Nah, itu prosesnya itu kan lama itu kan. Lain sama kalau, eee, content creator social media. Itu dia mungkin posting hari ini, besok udah kelihatan kan. Ini bakalan bagus apa enggak, jadi kemungkinan gitu. Nah, kayak aku kan enggak, 6 bulan sehingga, eee apa namanya, kadang-kadang aku merasa, "Aku udah usaha maksimal nih, cuma hasilnya di 1, 2 bulan pertama itu enggak kelihatan. Sementara temen-temen yang lain itu, yang social media, iya itu kan gampang." Dia upload hari ini, enggak usah tunggu lama, ah, seminggu aja udah ketahuan, "Oh, ini videonya bagus." Gitu kan.
Hmm, iya ju Mhm. Oh. Heeh. Wah, lama juga ya. Mmm. Mmm, begitu, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, begitu. Heeh. Oh. Mhm. Cepat gitu ya? Oh. Wah, beda banget ya, jauh sekali gitu. Mhm, perbandingannya.
Lah, iya kan begitu kan sehingga pas heeh, jadi pas bulan pertama, ke-2 itu otomatis skornya aku atau nilai KPInya aku kan jelek Kak, gitu. Padahal uda usahanya kan <scoffs> gede banget itu kan, nah gitu. Itu yang kurasa aku tuh jahat tuh kayak gitu.
Mmm. Mmm, begitu, ya ampun. Iya benar banget. Mhm. Benar banget sih. Jadi memang pekerjaan itu biasanya akan terasa tidak adil itu ketika beban kerja atau tanggung jawab itu dibagi secara tidak merata gitu ya, Kak. Sama hasilnya juga bisa berbeda gitu kan, penilaiannya gitu, tapi, eee, penghargaan atau kayak pengakuannya itu kayak tidak seimbang juga, eee, bisa bisa banget gitu kan, kalau dipikir-pikir. Kayak misalnya seseorang itu yang tadinya bekerja ekstra, eee, sangat keras gitu ya, Kak, tidak mendapatkan apresiasi nih gitu kan. Sementara kok orang lain heeh, kok yang orang lain itu kontribusinya lebih sedikit, justru mendapat pujian atau kayak promosi atau kayak cepat gitu kan penilaiannya gitu. Iya juga sih, heeh.
Eee. Hmm, se Heeh heeh, itu. Iya, sering kayak gitu, Kak. <chuckles> Heeh, ada sih kasus gitu, heeh.
Iya, karena kan, selain itu pun adanya perbedaan kesempatan berkembang juga, eee, ada ya, ya, Kak. Kayak nggak ngerasa adil juga gitu kan atau kayak misalnya ada favoritisme atasan gitu kan dan ketidakjelasan aturan juga memang bisa menimbulkan rasa tidak adil sih di tempat kerja karena di aku pun, eee, perusahaan ini tuh kayak ada semacam, eee, favoritisme gitu, Kak.
Tapi aku lakukan. Mhm mhm. Iya, heeh heeh.